Äh, s in der 6. Klasse.
Mhm.
Und die älteste, die ist in der 7. Klasse, die ähm Boah, das 'ne gute Frage. Also die trifft sich gerade sehr viel mit Freundinnen und die sind irgendwie immer live auf TikTok. Habe ich habe ich habe ich das gesehen. Ich weiß nicht, was die da machen. Also 'n ja, die die editiert auch Videos und so was. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwie was anfangen kann.
Okay. Mhm. Hm. Bei deiner Nichte fällt mir jetzt auch grad nichts ein. Ähm, bei deinem Neffen, aber, ähm also ich also ich kenne selber so 'n paar Musikfanatiker, ne? Also e d ich glaube, da da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn du wenn du einfach von seinem Lieblingsartist, ich weiß das nicht, äh, Deutschrap oder, äh, Ami-Rap? Okay, okay, sehr gut erst mal. <laughs> Ja, ähm, äh, <chuckles> da da da kannst du auf jeden Fall gar nichts welche äh, was was genau, äh, weißt du gena was er genau mag?
Mhm. Amerikanischen, ja. <laughs> Muss ich ihnen auch beloben, ja. <giggles> Ja, so so alte, äh, West-Coast-Legenden tatsächlich, ja.
West Coast, ja, perfekt. Also, das ist wirklich perfekt. Da wa da wirst du auf jeden Fall was finden, ähm, in 'ner Richtung Merch, so so NWA, ähm, Deathro, diese ganzen da da findest du auf jeden Fall was, ja.
Ist auch voll im Trend, ne? Ja. Ja, ja, also das ist voll sein Ding. Ja. Ja, sehr cool, ey. Du hast mir du hast mir, äh, wirklich, wirklich sehr gut geholfen. Es hat mir richtig die Augen geöffnet. Äh. Hat mich gefreut, dass du dass du mir da so helfen konntest und ein offenes Ohr für mich hattest. Ich danke dir.
Das freut mich. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg. <chuckles>
Danke, danke. Mach’s gut.
Tschüss.
Tschau.